Betul dan itu bukan masalah yang sepele sebenarnya apa maksudnya s itu adalah masalah sepele duit itu kan kalau misalnya aku jual aset aja gitu udah bisa aku tutupin gitu kan. Cuman karena keluarga tidak, eee, setuju gitu ya. Nah, eee, jadi kembali lagi ke pelajaran terbesar yang aku ambil itu adalah, eee, tidak semua, eee, apa yang kita kira tidak baik untuk kita itu, eee, adalah yang, eee, apa namanya, e ternyata baik, eee, bagi, eee, sudut pandang Tuhan Yang Maha Kuasa gitu kan. Kemudian aku mikir-mikir lagi apakah selama hidup ini, hidup aku, eee, tidak berkah gitu ya. Aku pikir-pikir, wah padahal aku dekat dengan keluarga gitu kan. Kerjaan aku, eee, menghasilkan lebih dari cukup bahkan lip berlipat-lipat ganda daripada orang di luar sana gitu kan. Apa sih sebenarnya yang, eee, apa sih yang sebenernya aku tidak syukuri? Kayak gitu.
Iya, bener. Heeh. Benar. Mhm. Setuju banget, ya memang, eee Mmm, manusia kan katanya memang cuma bisa berencana ya, yang menentukan itu Tuhan dan Tuhan itu Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-Nya kan. Mungkin disitu ya, pelajaran yang paling berharganya.
Betul, itu Iya, jadi itu yang aku rasain. Iya Itu pelajaran terbesar yang aku rasain bahwa, meskipun kita menggebu-gebu untuk mes mengusahakan sesuatu dengan hasil yang maksimal, kalau Tuhan tidak, m mmm, apa e kalau itu bukan takdir dari Tuhan, tin
Mmm. Dan bukan rezekinya ya, bukan rezekinya di situ rezeki itu kan tidak akan kemana ya.
Iya. Iya. Iya betul, dan rezeki itu kan bagian dari takdir Tuhan ya.
Bener
Dan tidak mungkin akan, eee, menjadi milik kita, kayak gitu. Sebaliknya, jika kita lari dari 1 takdir ataupun lari dari 1 rezeki kalau itu memang milik kita betul, kalau itu memang milik kita, pasti akan sampai kepada ki diri kita, kayak gitu. Itu tuh yang paling, eee, besar dan paling indah tuh kegagalan aku sehingga membuat aku, eee, lebih dekat kepada Tuhan kayak gitu tuh.
Kalau itu memang <laughs> bener! Benar. Nah dari, kegagalan ini pelajarannya, berarti sampai sekarang kamu tidak menyesali ya? Tidak menyesali tidak jadi berangkat ke Korea tadi gitu?
Betul. Betul, aku tidak menyesali sama sekali bahkan aku menjadi pribadi yang lebih, tenang dan lebih bersyukur dalam menghadapi dan menerima semua berkah dari Tuhan kayak gitu.
Wow, itu sangat Keren banget sih. Ah, obrolan kali ini sangat-sangat menarik dan, eee, banyak sekali ya, eee, pelajaran yang bisa diambil gitu dari pengalaman kamu tadi gitu.
<laughs> Oke. <chuckles> Ya aku ngerasanya, eee, apa namanya ya, di setiap langkah kita itu pasti ada makna-makna jika kita, eee, mau sedikit merenung kayak gitu.
<laughs> Bener banget bener banget aku setuju sih sama kamu, eee, semoga, kamu bisa apa ya, ya karena hidupmu sekarang udah lebih baik katanya ya? <laughs> Oke, intinya bersyukur ya dari kegagalan itu harus bersyukur dan menerima takdir yang Tuhan berikan sama kamu ya.
Iya iya, betul betul. <chuckles> Intinya bersyukur aja sih kayak gi kayak gitu. Mhm. Betul sekali.
Oke, makasih ya udah sharing.
Oke sama sama sampai jumpa ya!
Sampai jumpa!